Aynen öyle. Harikasın. Kutup Ekspresi ve gerçekten çok güzel bir film. Iıı, ya, ııı, çok iyi bir film. Yani, ben onu her sene iz çıktığından beri kızımla her sene izliyoruz. Kutup Ekspresi müthiş bir film. S
Yaptık bu sporu. <chuckles> <chuckles> Tamam, not aldım, bakacağım. Benim yaşıma uygun olmasa da bir kuzendir, bir şeydir. Orada bir yerde derim, "Çok iyi bir film var. Tam senlik."
Aynen öyle. Kesinlikle. E aaa, yo, bence yetişkinlerin de izleyebileceği bir film. Bence izle. Eee, sonra Grinch var. Eee, yine çok güzel, eee, keyifli bir film. Aslında biraz, böyle, ııı, kötü görüntüsünün altında, hani, iyiliği vurgulayan ama Kutup Ekspresi senin de izleyebileceğin, yani ya yaş itibariyle çocukların değil daha, ııı, yetişkinlerin de izleyebileceği bir film.
Hı hı. O, bayağı popülerlerden. Eee, Kutup Eks A, Kutup Ekspresi değil, bu Grinch ile ilgili bir bilgi ufaktan vereyim burada s şey gelmişken, denk gelmişken konuyu. Belki biliyorsundur, belki onu da şey yapıyorsundur. Or orada oynayan küçük kız, eee, Taylor Momsen diye bir şarkıcı, şimdi o filme özel bir müzik serisi çıkarttı galiba. Bu yılbaşımızın belki de şeyinde, arka planında çalabilecek bir
Tabii, tabii.
ııı, seri olabilir. Yılba şey "Grinch Taylor Momsen" yazınca çıkar herhâlde. Öyle bir şeyler.
A, süper. Süper. Kesinlikle bakacağım. Eee, dediğim gibi <chuckles> Kesinlikle güzel fikir. Aynen öyle.
Filmi izlersiniz aileye biraz daha show-off şovlu şey. <chuckles> Daha iyi araştırdım da geldim. Bu sene daha hazırlıklıyım diyebilmek için.
<laughs> Ya, güzel oluyor, böyle, işte, cumartesi akşamları, yani, patlamış mısır eşliğinde, işte, iii, herkes içeceğini alıyor, eee, ortamı karartıyoruz. "Hadi izleyelim, yeni gelenlere bakalım. Eskiden izleyip çok sevdiklerimizi bir daha bir gözden geçirelim." Ama Kutup Ekspresi'ni seviyoruz.
Da var. İ çok, çok güzel bir gelenek gibi duruyor ya hani. Ha hafta sonlarınız zaten güzel g duyuluyor. Okay, hani, bir şeyler yapıyorsunuz, birbirinize çok bağlısınız. Kesinlikle çok güzel gözüküyor. Bir de üstüne bunun bir rutin olarak, "Yılbaşı yaklaştıkça daha öyle filmleri izleyip zevk alıyoruz sürekli yapıyoruz." falan. Yani biraz kıskanılmayacağı kıskanılmıyor desem yalan olur. Gayet, gayet iyi geliyor.
Aynen öyle. <chuckles> Yani sevgi dolu bir, iii, birey yetiştirmek istiyorsanız, yani, kendi adıma ben sevgi dolu bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Tabii ki etrafına, eee, saygı gösteren ama kendi içinde de sevgi barındıran bir çocuk yetiştirmek istiyorum. Çünkü, ııı, hayat, ııı, insanın önce kendini sevmesi ile başlıyor. Eee, bu noktada da ben ona, eee, önce sevgiyi doldurmalıyım ki onun kasalarına, o, ııı, bunu içinde hissedip dışarı yansıtabilsin.
Peki.

Güzel bir konu seçimi gibi geldi bana bö buradan, eee, beğen beğen etkilendim seçiminizden yani aile olarak seçiminizden. Peki şu sıralar şeye de başlamışsınız bu durumda z yılbaşı filmleri de hani yaklaşıyor herhâlde bu hafta sonu izlenir bir tane.
Evet. Ya <chuckles> Teşekkür ederim. Kesinlikle izlenir. Eee, tam ben de işte bu, ımm, geziden sonra, işte akşam, eee, saray, Işıklı Saray Gezisi'nden sonraya bir film, eee, koymayı düşünüyorum ama tabii öncesinde ben girip filmi seçiyorum. Çünkü belli bir, iii, yaş skalamız olduğu için. Tabii.
Tam onu da soracaktım. Var mı böyle bir: "Şu film çok iyi ya. Hani en iyi izlediğimiz film şuydu." ya da "Bunu herkes izlemeli." Biri olmak zorunda değil, birkaç tane de olur, ya hani Yılbaşının en iyi filmleri bence bunlar denebilecek.
Hımm. Eee, her sene izlediğimiz, iii, düzenli izlediğimiz birkaç tane film var. Eee, yani şöyle, dönüp dönüp tekrar, eee, izlediğimiz filmler var. Eee, sana bunlardan örnekler vermek istiyorum. Eee, bir tane film vardı. Bakalım ben tarif ettiğimde sen bulabilecek misin? Eee
Tabii Oh! <chuckles> Bir de challenge geldi, güzel. <chuckles>
Eee, bu, ııı, bir, eee, tren yolculuğunda gerçekleşen bir film.
Doğu Ekspresinde Cinayet.
Hayır, çocuk yani, eee, fantastik bir, iii, animasyon filmi aslında.
Ah. Tamam. Animasyon filmi.
Eee, evet, bir animasyon filmi, iii, ve, iii, çok keyifli bir film. Şu an filmin adını da aslında sana sorarken bir taraftan da hatırlamaya çalışıyorum. Aynen. <laughs> Eee, ama inanılmaz etkileyici bir film ve gerçekten ben her çocuğun o filmi, eee, izlemesi gerektiğini düşünüyorum. İii
Ha, bulamadığından soruyorsun. Ben de bana şey Ya iyi iyi kıvırıyorsun bu bilmediğin şeyi. Böyle şey animasyon mu? Tamamen her karakterin animasyon olduğu hani 'Buz Devri' gibi bir film mi yoksa, hani, böyle karakterlerin bazıları animasyon; Garfield'da hani s Garfield'ın kendisi, Scooby Doo, Buz devri, Madagaskar klasmanı?
Yok yok, hayır, hepsinin, eee, hepsinin animasyon gibi, eee, olduğu bir film. Ama, eee, şimdi o filmi, emm, hatırlayamıyorum ama mesela sana diğer örnek verecek filmler olursa, mesela Claus, eee, filmi çok güzel bir film.
Va Santa Claus'taki Claus.
Eee, ay aynen öyle, Claus filmi çok güzel. Eee, bunun dışında, eee, yine, eee, özellikle aslında bizim kültürümüzde çok yeri olmasa da, emm, İsa'nın doğumunu, ııı, canlandıran ve bunun hikâyesini anlatan filmler çok keyifli filmler oluyor. İii, yani çocuk için, eee, uygun olan, ımm, seçilen yani biz genellikle, eee, 12 yaş altı filmleri s
Hı hı. Ya merk yine merkez orada çocukta.
Mecburen. Çünkü birlikte izlemek, iii, zorundayız. İii, yine Evde Tek Başına'nın mesela yılbaşına özel bir, eee s filmi var. Kesin, eee, çoğu insan biliyordur.
Evet. Bir yerde evet du duyulmuştur.